ก็ถือว่า ก็ถือว่า
อ่า ที่ลาวชามหนึ่ง ก็ประมาณ 100 อะไร ประมาณเนี้ยค่ะ ใช่ บาท ก็ ถ้าเทียบ ใช่ ถ้าเทียบก็นึกถึงที่ไต้หวัน ก็คือราคาประมาณนี้นะคะ เหมือนแบบดับเบิลขึ้นมา นิด หนึ่ง <chuckles>
อา ใช่ค่ะ แตกต่างนิดหน่อย <chuckles> เนาะ ถ้าอร่อยเป็นใช้ได้ค่ะ อร่อยและสะอาดเป็นใช้ได้ <chuckles>
อ่า เออ พอ พอทานได้ สะอาด พอใช้ได้เลย อะไรประมาณ นี้ คือแบบ <chuckles>
อืม แต่คุณเก่งมากเลยอะค่ะ คุณไปคนเดียวนี่ถือว่าสุดยอดมากเลยอะ
ใช่ แต่ก็มี มันจะมีเป็นช่วง ช่วงก่อน อ่า มันจะมีช่วงที่แบบไปคนเดียวบ่อยมาก ไปไต้หวันคนเดียว ไปญี่ ปุ่น คนเดียว อะไรอย่างเงี้ย แต่พิ ญี่ปุ่น คือไปป๊ะกับเพื่อนที่นั่นก็เลยได้ แบบเที่ยว กันบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ใช่ ใช่ สิ่งที่แบบเวลาไปคนเดียว เราก็จะรู้สึก ว่า ใช่ ค่ะ เวลาเราไปคนเดียว เราก็จะได้เรียนรู้ที่จะแบบ ระ วังตัวเองมากขึ้น เพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวอะเนาะ เดินทางคน เดียวอะ ใช่ มันก็ต้องแบบ ระวังตัว แบบถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแบบ เฮ้ย เดี๋ยวไม่มีใครช่วยเราได้นะ เราอยู่คนเดียวที่นี่นะ แต่ถ้า บางที แบบว่าไปประเทศนั้น ๆ ก็อาจจะลองดูว่าเพื่อนเราอยู่แถว ๆ นั้น บ้างไหม? ประมาณเนี้ยค่ะ อย่าง เพื่อนควร มีคอนแท็กต์กัน ไรอย่างเงี้ยค่ะ ด้วยความ ที่เรา ใช่ ด้วยความที่เรามี เพื่อนชาวต่างชาติ ใช่ ถ้ามี ก ด้วยความที่เรามีเพื่อนต่างชาติเยอะ ก็จะแบบคอยสอด ส่องหน่อยว่าแบบ อยู่แถวไหนกัน บ้าง อะไรประมาณ เนี้ย ใช่
ค่ะ โอ้โฮ อะฮะ อา ดีจังเลยอะ <chuckles> คุณเก่ง เก่งจริงๆ อืม เห็นด้วยค่ะ ใช่ ค่ะ การ การ ใช่ อาจจะระวังตัวให้เรียน อืม อา อา ดีค่ะ ถ้ามีเพื่อนเยอะ ก็ดีอย่างงี้ อ๋อ โชคดี อือ น่า เลยได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เลย
ใช่ เพราะบาง ที ที่เวลาไปอยู่ต่างประเทศคนเดียวมันก็รู้สึกแบบโดดเดี่ยว ใช่ โดดเดี่ยวมาก ๆ ยิ่งไม่รู้จักใครเลย ไปประเทศที่พูด ภาษา ใช่ มันก็จะแบบรู้สึก กลัวอะ ค่ะ ใช่ มันจะมีความรู้สึกกลัว แต่ก็รู้สึกว่า ก็รู้สึกสบายใจอีกแบบหนึ่งที่แบบเที่ยวคนเดียว คือไม่ต้องรอใคร อะไร ประมาณ ไม่ต้องแบบ เป็นอิสระ อะค่ะ ไปไหนไปเลยไม่ต้องรอใคร อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
อือฮึ ดีค่ะ ดี ๆ ๆ มีบ้างเนาะ อิม ค่ะ ไปไหนไปเลย <chuckles> มันดีอย่างเงี้ยแหละค่ะ มันดีอย่างนี้แหละ <chuckles>
ใช่ แต่บางครั้ง เราก็แอบเหงานิดหนึ่ง อะไร ประมาณนี้ นิดหน่อย หวาด ๆ นิด หน่อย แต่ก็แบบหา หาเพื่อน ร่วม ร่วม ยิ่งแบบเวลาอย่าง อ ที่ลาวอย่างเงี้ย ไปซื้อทริป อ่า เล่นกิจกรรม อย่างเงี้ย เราก็ได้เพื่อนคนไทยมาเพิ่ม อะไร ประมาณ นี้ ใช่ค่ะ มันก็ไม่เหงา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไป ทริป ค่ะ ช
นะ นิดหน่อย ค่ะ เยี่ยม ดีล่ะ เยี่ยมมากเลย โอ้โฮ วันนี้นี่ดีมากเลยอะค่ะ ได้ ร่วม เรียนรู้อะไรหลาย ๆ อย่างจาก คุณ นะเนี่ย ดีมาก โอ้โฮ
ใช่ สนุก สนุกค่ะ ล่อง ต้องลอง ต้อง ต้องลองแบบไป ใช่ค่ะ ต้องลอง ไปดูค่ะ ลองไป คนเดียว ไปผจญภัยดูค่ะ ใช่ มัน มัน เป็น ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่แบบว่า สนุกมาก ใช่ เป็น พ เหมือนกะ เป็นเหมือนกับเป็นการ เอ่อ เป็นทริปที่เอาตัว รอด อะค่ะ เปิดโลก ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ
แต่ต้องขอบคุณมากเลย จะลองดูนะคะ ถ้ามีโอ กาสจะไป คนเดียวบ้าง <chuckles> อือ <chuckles> ที่ดีมากเลยเนาะ ค่ะ ค่ะ เปิด อืม ใช่ค่ะ survivor อะไรเงี้ย จริงด้วย ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่ อ่า ให้ข้อแนะนำ
ค่ะ วันนี้ได้แบบมา แชร์ กัน อืม เนี่ย อยากไปเนปาลเลยค่ะ <laughs>
อุ๊ย ได้ เดี๋ยวไว้มาแลกเปลี่ยนกันอีกนะคะ
ค่ะ ขอบคุณมากเลย
ขอบคุณมาก

อ๋อ เพราะว่าแบบ ทำไปแล้ว เสร็จแล้ว อะไรแบบนี้ไหมคะ? <laughs>
<chuckles> ใช่ค่ะ ก็น่าจะเป็นเที่ยวในเมืองมากกว่า หรือเที่ยวสถานที่ อย่างเช่น อาราม วัด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดูศิลปะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดูการแสดงหรืออะไรที่มันมี อา ใช่ค่ะ คิดว่าน่าจะไปเที่ยวลักษณะนี้ มากกว่า <chuckles> ของคุณล่ะคะ? <chuckles> มีไอเดียไหม?
ค่ะ ไปแบบ เบา ๆ ค่ะ ค่ะ เออ ของเราเหรอคะ เอ่อ ถ้า คล้าย ๆ กันเลยค่ะ คือเราไปวังเวียงมาแล้ว แล้วก็ อ่า ไปเมือง อ่า เวียง จันทร์ ใช่ไหมคะ เวียงจันทร์ เมืองเวียงจันทร์มาแล้ว สิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลง คือ อยากไปหลวงพระบาง ใช่ค่ะ แต่เรายัง ถูก แต่ตอนนั้นคือไฟลต์แพงมาก ๆ ค่าเครื่องแพงมาก เรารู้สึกว่า ค่าเครื่องนี่คือเราบินไปสิงคโปร์ได้เลยตอนนั้น เราก็เลยรู้สึกว่า พัก พักก่อนแล้วกัน ด หลวงพระ บาง
อืม ค่ะ เพลิน ๆ เออ ค่ะ หลวง พระบาง อุ๊ย ตรงนี้สวยค่ะ หลวงพระบาง อืม ๆ อือ อา เออ <chuckles> แล้วได้ซื้อของหรืออะไรอย่างงี้ไหม? ไปที่นั่น
คือสวย สวยก็จริง แต่ว่าช่วงนั้นคือตั๋วราคา แพง มาก เลย อะไรอย่างเงี้ย ใช่ อยากไปเพราะเห็น มีแต่คนบอกว่า สวยมาก ๆ เลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ก็เลยอยากไปสักวัน อยากไปใส่บาตรตอนเช้าที่นั่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นบรรยากาศแบบ ใช่ อยาก อยากไปมาก ๆ เลยค่ะ อันนี้ก็คือถ้ามีโอกาสได้กลับไปที่ลาวอีก ก็อยากจะเป็น อ่า ไป เที่ยวที่หลวงพระบาง ใช่ค่ะ ประมาณเนี้ย แล้วก็เราก็ไม่ รู้อะไรแบบ ที่นั่นคือ อ่า ไปที่ลาว คือได้เรียนรู้ อุ๊ย คนลาวก็พูดภาษาไทยแบบชัดเนาะ <laughs> ใช่ แล้วอาหาร แบบ ใช่ อาหารก็คล้าย คล้ายกันนะ ใช่ ใช้ เงิน
อา ใช่ จริงด้วย ยังไม่ชอบ จริง ๆ อา ไฮไลต์เลยค่ะอันนี้ หมื่นนี้ อืม แบบต้องมี อืม ใช่ ภาษาบ้านเราเลยค่ะ แล้วใช้เงินบ้านเราด้วยนะคะ ง่ายมากเลยอะ
เป็นบ้านเราด้วย คือแบบเรามีเงินไทยติดไปบ้างนิดหน่อย ใช่ ง่ายมากเลยมี เงิน ไทยติดไป ก็ เออ มีทั้งเงินลาว ใช่ไหมคะ เงินกีบ แล้วก็เงินไทยบาทไป ก็คือ ใช่ ก็คือบางทีเงินกีบหมด เราก็ยังใช้ไทยบาทได้อยู่ แล้วเขาก็เหมือนแบบเป็นกันเอง แล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่า เหมือนไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศมากเท่าไร เพราะทุกคน เหมือนว่าก็ ก็พูดภาษา ไทยกับเรา ค่ะ ใช่ ใกล้บ้าน เรา
จริง คือไม่ต้องแลก <chuckles> ซื้อของได้แล้ว ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อืม เนาะ เนาะ ใกล้บ้านเรา แบบพี่ เมืองพี่เมืองน้องเลยอะ อาหารการกินก็คงยิ่งง่ายเลย ใช่ไหมคะ?
ใช่ ค่ะ ง่ายค่ะ แต่รู้สึกว่าตอนนั้นที่ไปอะ ราคาจะ อ่า แพงกว่าบ้านเรานิดหนึ่ง อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเขตท่องเที่ยวหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างเช่น ใช่ อย่างเช่น อาหารบ้านเราอย่างเงี้ย อาหารข้างทางก็จะประมาณแบบ ฿60 ห้าสิบบาท ค่ะ
อืม เป็นไปได้เนาะ ใช่ค่ะ อ๋อ อือ อือฮึ

คิดว่ายาก นะคะ ไม่ ไม่รู้สึกว่าท้อ แต่มันจะท้อตอนนั่งรถ รถบัสแบบข้ามพรมแดนแบบไปยาว ๆ
ค่ะ อืม
เพราะว่ามันหลายชั่วโมงมาก มันก็จะแบบรู้สึกเจ็บ เจ็บ เจ็บ อ่า เจ็บแบบ มีเจ็บปวดทางร่างกาย ปวดลงพวกหลัง อะไรอย่างงี้บ้างน่ะค่ะ เพราะว่ามัน มันนานอะเนาะ ใช่ <smacks lips> เนี่ยค่ะ ทางคุณน่ะค่ะได้แบบ ใช่ ทางคุณได้เรียน ได้เจอ หรือแบบได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ จากการเดินทางในครั้งนั้นบ้าง ไหมคะ?
อ๋อ อ๋อ ค่ะ ดีจังเลย อืม ก็ได้รู้ ดูจาก อ่า อย่างเช่นว่า เราได้เรียนรู้ เอ่อ การใช้ชีวิตของผู้คน อย่างเงี้ยค่ะ ในสถานที่ที่เราไปในแต่ละที่ อย่างเงี้ยอะค่ะ ว่า "เออ วัฒนธรรมเขาเป็นยังไง? การใช้ชีวิตเขาเป็นยังไง?" อย่างเงี้ย "อาหารการกินแตกต่างจากเราไหม?" อะไรอย่างงี้อะค่ะ
อืม อืม อืม ๆ อืม วิถีชีวิต อืม เออ ค่ะ อาหารอร่อยไหมคะที่นั่น?
จริงไหม? อาหารที่นู่นก็อร่อยนะ ส่วนมากจะเป็นมังสวิรัติกันเยอะ ที่นั่นค่ะ
ค่ะ อ๋อ เข้าใจเลย
เนาะ แล้วก็ ก็มีจะบ้าง ยิ่งในเมืองหลวง เขาว่าเมืองกาฐมาณฑุนี่เขาจะปิดไฟค่ะ ช่วงเย็น ๆ เนี่ย เขาจะปิดไฟ เปิดไฟเป็นเวลา อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ
แต่น้ำท่าอะไรเขาก็ไม่ค่อยจะสะอาดเท่าไรนะคะ
เออ
เราต้องซื้อน้ำเป็นขวดไว้ ในการล้างหน้า ไว้ดื่ม นอกจากดื่มแล้วอะค่ะ ก็ใช้ล้างมือล้างหน้าเราด้วย
อืม อืม อืม โอ้ โฮ ราคาแพงอะตรงนั้น
<chuckles> ก็เลยได้รู้ว่า โอ้ บางเมืองของเขาก็ยังค่อนข้างลำบาก บางประเทศ เงี้ย